بصراحة أنا كان عندي مشكلة كده الفترة الأخيرة، فكنت محتاج آخُد نصيحتِك، عشان الواحد كده بقى له أسبوع أو أسبوعين كده ما عندهوش كده شَغَف إن هو ينزل يتمرَّن تاني، يعني كنت الأول باحب أنزل أتمرَّن و وكمان يعني أنا اللي باتّصل على أصحابي أقول لهم يالَّا ننزل ميعادنا وكنت باجمَّعهم كُلّهم، لكن الفترة الأخيرة ديّة الواحد يعني من أكتر الناس اللي بتكسِّل. حتّى أصحابي يكلِّموني آآ كمان أنا كنت باشجَّعهم دلوقتي يعني باحس إن هُم أصلًا مش لاقي حد يشجَّعهم فما حدّش بينزل ولّا حد بيكلِّمني و و ويعني حاسس إن التمرين بتاعي باظ و وكمان حتّى لمّا التمرين بتاعي بيبوظ، بيأثّر على الأكل والصحّة بتاعتي. فبجد الوضع مُحبِط أوي اليومين دُول يعني.
إمم. آه. أيوه. اهم. طبعًا. فاهماك على فكرة، واضح من كلامك ومن tone صوتك حتّى إن أنت يعني متأثّر بسبب طبعًا فكرة إن أنت تكون ملتزم بالرياضة أو إن أنت بقى لك فترة كنت منتظم عليها وفجأة تحس إن الحافز وشَغَفك قَل والناس اللي كنت بتنزل معاهم مش موجودين، آآ، فطبيعي تحس أساسًا إن روتين يومك كُلّه اتشقلب، ده طبيعي و وشعور طبعًا مش بيكون ألطف حاجة وبيكون تقيل أوي على النَفْس. فاهماك ومقدّرة شعورك أوي، بس قُل لي هو أساسًا طيب يعني بعد الموقِف اللي حصل ده، روتينك الحالي دلوقتي سواء بقى في التمارين أو كده، ممكن مثلًا بتلعب بشكل يومي والَّا أسبوعي والَّا ما بتلعبش خالص؟ يعني احكِ لي.
إمم، بالضبط. يعني بُصّي، الأسبوع ده مثلًا لو نزلت مرّة بابقى باعمل فرح، يعني ده بالنسبة لي كشخص كنت بانزل كل يوم بعد الكُلّية، فيعني الوضع م يعني صعب خالص. مش عارف ده بقى من الضغوط اللي عليّا سواء مثلًا في الكُلّية أو الشُغل، لإنّي يعتبر دلوقتي في فترة امتحانات والَّا عشان مثلًا ما ما بقيتش ألاقي ال ال الحافز، يعني خصوصًا إن أنا كنت وصلت لمرحلة كويسة جدًا و وعملت شوية عضلات وكمان خسرت شوية وَزْن، بس يعني زي ما قُلت لِك فترة الامتحانات اللي جات عليّا ديّة، ابتديت آكُل أكل من برّه كتير و وأكسِّل أيام، فرجعت تاني في الوزن وزاد بتاعي والكلام ده، فيعني حاسس إن ده برضه ماثّر عليّا، فاهماني؟
إمم. إمم. فاهماك. إمم. اهم. فاهماك طبعًا، فاهماك. يعني شعورك واصل لي جدًا الصراحة بجد. آآ يعني واضح من كلامك آآ التأثُّر الشديد في الأمر ده، وإنه آآ يعني برضه إن أنت تنزل مرّة واحدة في الأسبوع بعد ما كنت بتنزل كل يوم مش أكيد مش مش حاجة يعني لذيذة بالنسبة لك ومش هو ده أكيد الحلم اللي أنت كنت عايز تحقَّقه في موضوع إن أنت يكون عندك تمرين بشكل يومي. طيب أنت أساسًا كنت حاطط مثلًا هدف في الرياضة؟ يعني حاطط هدف إن أنت تلعب رياضة لسبب معيّن والَّا إن أنت بس مُجرّد إن أنت يعني بتنزل وخلاص، بت بتلعب كده بس خلاص تضييع وقت؟
إمم،